Certo, eh beh, ehm, sicuramente il fattore anche, ehm, che potresti prendere in considerazione magari, ehm, magari non studiare proprio tutto del tutto, del tutto, fare un po' se tu decidi alla fine di provarci a comunque a a febbraio, di fare un po' una scrematura dei contenuti, e magari non studiare, ehm, interamente tutto il il curriculum e solo magari parti. Mh.
Eh no, purtroppo ti ti interrompo perché no, purtroppo l'unico requisito che hanno chiesto per poter accedere all'esame è aver studiato tutto. Loro, a sulla piattaforma dove noi studiamo, ci danno accesso a determinati mhmm, ehm, det determinate lezioni e c e materiale di studio, e dal momento che accediamo, noi anche confermiamo di aver, ehm, visto la lezione, di aver effettuato degli esercizi, insomma di aver fatto tutto un'iter, e dal momento che esatto, dal momento che lo confermiamo, loro sono consapevoli che questa, mhmm, questa cosa la so. Quindi non è che posso dire: "Vabbè, questo lo salto, quell'altro lo" no, devo per forza portare a termine tutto.
Okay. Sì, ti avvisa di aver realizzato tutto il contenuto. Mh-mh, capisco. Eh beh, ehm, immagino che che sia una scadenza molto importante quindi, se si tratta di così tanto lavoro in così poco tempo da portare avanti. In questo calcolo che tu hai fatto, hai considerato anche l'altra scadenza, che è quella lavorativa, oppure quella poi è un altro calcolo a parte?
Eh, no certo no, ehm, ehm, i calcoli li ho fatti separati, per capire come, ehm, si muovono singolarmente. Poi ovviamente, li ho, ehm, inglobati per capire se riescono a, ehm, conciliarsi tra di loro. Effettivamente, per come io ho fatto i miei conti da un lato e dall'altro, sì, riesco a incastrare le cose, <chuckles> diventa veramente una cioè non respiro.
Okay. Mh-mh. Mh, sì, devi anche pensare alla tua vita privata, comunque, e alla tua salute mentale insomma. Eh, e invece questa scadenza lavorativa si può procrastinare un pochino o anche quella richiede comunque, ehm, un ehm, ecco, una fine a breve termine?
È quello il problema, cioè veramente è è serrato. Esatto. Allora

Allora, ehm, le scadenze delle quali parlo sono, ehm, una a livello, uhm, di studio e l'altra invece è a livello lavorativo. Ehm, <tsk> praticamente, ehm, s mhmm, s si sono concatenate, ehm, non me lo aspettavo, son sinc cioè non mi aspettavo questo concatenamento così serrato di queste 2 cose. Ehm, per farti capire meglio, praticamente a livello di studio io ho degli esami da dare a a, mhmm, fine febbraio. Il fatto è che mi manca tantissimo per riusci cioè, dis da da studiare, per riuscire ad arrivare, ehm, a fine febbraio con tutto pronto. <tsk> E ho provato a fare degli incastri, dei calcoli di anche se studio, ehm, tot nell'arco delle settimane, riesco ad arrivare a quella settimana che sono riuscita a studiare tutto quello che mi serve. Quindi vado a far tutti questi ragionamenti, però anche se incastro alla perfezione questo, io arrivo oberata al alla scadenza, quindi magari anche riesco ad essere ammessa, ma non ho avuto il reale tempo di andare a riguardare tutto quanto in modo da esserne certa, di essere pronta.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mi stai parlando proprio anche del ripasso per essere essere sicura al 100% di aver assimilato bene tutti i contenuti, mi sembra di capire, mh. Beh, comunque ti fa onore anche di aver fatto questi calcoli per poter capire in base al numero di pagine, di libri, di manuali, insomma, ehm, quanto tempo hai a disposizione. Cioè, complimenti, non è da tutte. Mh.
Esatto. Esatta esattamente. Quindi se lo faccio incastrare <chuckles> Quindi, cioè, realmente, a anche pensando, uhm, perché poi io non ho valutato che siamo nel periodo natalizio e che ovviamente ci sarà qualche festa in più, qualche aperitivo, qualche uscita, io non le ho proprio calcolate. Cioè, io proprio mi sono calcolata come: "Mi metto a studiare anche nel periodo natalizio", quello sarebbe l'unico modo per riuscire ad arrivare a fine febbraio incastrata. Altrimenti slitto e vado, mhmm, f maggio, giugno. Quindi da là dico: "Vabbè, se la slitti hai altri 5 mes co cos'è? 4 mesi, febbraio, marzo, aprile, maggio, giu 4 mesi per riprendere in mano tutto con calma", però effettivamente mi dico: "Caspita, però potrei aver già finito tutto i primi di marzo, no?"
Mh. Ma ci sono dei reali impedimenti per poterlo portare avanti nel tempo, procrastinarlo un po' e e rifarlo poi nella sessione estiva o sarebbe un problema?